โอ้โฮ น่าสนใจทั้ง 2 หัวข้อเลยครับ อยากเริ่มที่หัวข้อที่ 1 ก่อนครับ เป็นยังไง?
อือฮึ ได้ค่ะ อา เหมือนหัวข้อที่ 1 เนี่ย จริง ๆ อะ พอเรามี คือว่าชีวิตครอบครัวมันก็ต้องมี มีเรื่องที่ต้องแบบว่าให้คุณพ่อคุณแม่ได้เครียดอยู่แล้วเนาะ อาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเอย ในเรื่องของความสัมพันธ์ของทั้งคู่เอย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ ในสิ่งที่จะไม่ให้กระทบกับลูกเนี่ย จริง ๆ อะ เราว่ามัน มันก็ยากเหมือนกันนะที่จะไม่กระทบ เพราะว่าเราก็อยู่บ้านเดียวกันน่ะ เพราะอย่างงั้น มันก็ควรจะหาวิธีที่มันกระทบให้น้อยที่สุดอะค่ะ
อืม อืม ครับ อ๋อ ครับผม เออ อา อา ๆ ๆ ๆ ครับ เอ๊ะ อย่างเงี้ยครับ อยากให้ช่วยเล่าให้หน่อยครับ เวลาที่คุณนะที่เป็น เป็นคุณแม่นะครับ กับคุณพ่อ อย่างเงี้ย เครียด มีปัญหาเรื่องเครียดสัก สัก 1 เรื่องอะครับ เป็นปัญหาชีวิต หรือจากงานน่ะ ที่แบบมักจะเผลอส่งต่อความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นน่ะให้ลูกโดยไม่รู้ตัวอะ มันจะเป็นในลักษณะไหนบ้างอะครับ?
ค่ะ อือฮึ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อืม อืม ก็ อ่า พูดง่าย ๆ แล้วเนาะ สามีภรรยาก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันอยู่แล้ว ลิ้นกับฟัน มีช่วงงอนกัน ไม่อยากคุยกัน อะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีค่ะ แล้วคือตอนแรกอะเราก็ไม่คิดว่าลูกเขาจะรู้สึกได้นะ แต่ว่าคือมันก็จะมี คือเขาเรียกว่า เราก็จะรู้สึกว่ามีบางครั้งที่ลูกเขาพยายามที่จะทำให้เราอะคุยกันมากขึ้นในตอนช่วงที่เรางอนกันน่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า เอ๊ย ลูกเขารู้สึกได้นี่น่า อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยต้องมาแบบว่า เหมือนเคยมีเหมือนกันที่เคยเถียงกัน ไรเงี้ย แบบ แบบ ขึ้นเสียงใส่กันพ่อกับแม่ อย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ ใช้คำพูด ใช่ แล้วลูกก็จะแบบมาห้ามทัพอะ บอกว่า "อย่าทะเลาะกัน" อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็เลยแบบฉุกคิดได้เลยว่า "เอ๊ย เราอะเป็นผู้ใหญ่ เราก็ควรที่จะต้องจัดการอารมณ์ตรงนี้ ไม่ควรให้ลูกมาเห็น คือถ้าจะทะเลาะกันน่ะ ก็ต้องทะเลาะกันด้วยเหตุผล ไม่ใช่ด้วยอารมณ์" อย่างเงี้ยอะค่ะ คืออย่างน้อยอะ อืม...การพูดด้วยเหตุผล มันก็เหมือนเป็นการสอนลูกไปในตัวด้วยว่า เอ่อ เวลาเรามีปัญหากับใครอะ เราอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ หรือว่าใช้ความรุนแรง ให้ใช้เหตุผลเข้ามาจัดการแก้ปัญหาจะดีกว่า อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อืม ครับ เออ ๆ ๆ ครับ อือ ๆ ๆ อา เออ ครับ อา ๆ ใช้คำพูดที่มันกระทบกระทั่ง ใช่ไหมครับ? เออ ๆ ๆ ครับ โอ้โฮ เออ ครับ อืม เออ ๆ ๆ อื้อฮือ เรียกได้ว่า อืม ครับ เออ ๆ ครับ เออ อา